उहुँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है वो वेब सीरीज़। अगर मैं कहूँ आपको मैंने ख़ुद ही 5 सीज़न देख लिए 2 दिन के अँदर उसके। <laughs> ओ वही रात को देखिए जो सोने का समय होता है ना, एक तो वो देखिए लोग सोने नहीं देते रात भर जो है, स्पीकर बजा देंगे, कभी कुछ कर देंगे। अब उनको मैं क्या ही कहूँ? जैसे आजकल तो थोड़ी जैसे अभी छुट्टियाँ भी आने वाली हैं। तो ऐसे वर्क फ्रॉम होम एक तो चल रहा है तो क्या करते हैं कि अब वो तो कुछ करते नहीं है। वैसे तो मैं अलग ही रहता हूँ। उनसे अलग ही रूम में रहता हूँ। सब कुछ अलग है। पर, पर हाँ मैं चला जाता हूँ जब मेरा मन करता है टाइम पास करने के लिए साथ में मूवीज़ देखने के लिए। उन्होंने प्रोजेक्टर लगाया हुआ है रूम में जिससे मूवीज़ हम देखते हैं। तो मतलब साथ में ही देखते हैं मूवीज़ ऐसा नहीं है। हाँ, वो क्योंकि दिन भर तो वो रील्स वग़ैरह देखते रहते हैं या फ़ालतू की चीज़ें करते रहेंगे। या कुछ ना इन्होंने ने तो मित्र बना रखी हैं अपनी तो उनके साथ घूमने चले जाते हैं। तो वही है कि ऐसे में फ़ुर्सत में चाय पीने बहुत चले जाते हैं हम, चाय पीने बहुत जाते हैं सही में बताएँ। चाय पीने का जो समय है वो निर्धारित है कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता जिसने वो परंपरा तोड़ी वो ग्रुप से बाहर सीधा। तो ऐसा है हमारा। <chuckles> शाम के समय बिल्कुल।
अरे वाह! <laughs> हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अरे वाह! हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी। बिल्कुल। ओफ़ो। <chuckles> एक बड़ा <chuckles> बड़ा लॉजिकल ग्रुप है आपका और अ, जैसे काफ़ी अ, जैसे आप लोग अलग रहते हो, अकेले रहते हो, फ़ैमिली साथ में नहीं रहती है, तो काफ़ी लोगों की जैसे आप लोगों को ख़ाना बनाना होता होगा या काफ़ी लोगों की ऐसी आदत भी हो जाती है कि और उनको अच्छा भी लगता है कि वो कुकिंग करने लग जाते हैं ख़ाली टाइम पे। अ, आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है कि फ़ुरसत के पलों में आप या तो कुकिंग कर रहे हैं या कभी-कभी आपने मी टाइम लेना है और आप सारे दोस्तों से बिल्कुल अलग ले अ, र अ, रहना पसंद करते हो बिल्कुल अकेले में?
<chuckles> अ, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बार ऐसा कोशिश भी की थी, कुकिंग ख़ुद से करेंगे। तो एक ने तो को प्रेशर कुकर जला दिया, किसी ने कुछ जला दिया रोटी जला दी तो इससे मैंने कहा कि भाई बस बाहर ही ख़ाएँगे ठीक है। क्योंकि हम बाहर से ही ख़ाते थे। वैसे तो हमारे वहाँ काफ़ी वो बने हैं मतलब उसी के लिए स्पेशल बने हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स लोग काफ़ी रहते हैं तो उनके लिए ख़ाने के लिए जो है वो मेस बने हैं, होटल्स बने हैं तो स्पेशल कम रेट में देखिए स्टूडेंट्स के लिए अलग से रहता है। तो अभी स्टूडेंट्स तो वैसे रहे नहीं सारे के सारे पर फ़िर भी स्टूडेंट्स ही है कोई कुछ कर रहा है तो कोई तो सबका ही देखिए वो है कि कुछ इंटर्नशिप भी कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम है किसी का तो कुछ बेरोज़गार हैं। तो बस वही है कि 1 दिन कोशिश की थी 2 दिन तक भूखा भी रहना पड़ा एक बार तो उनके चलते। तो इससे अच्छा रहने ही दो। क्योंकि वो सुबह सो के उठते नहीं हैं और देखिए मैं तो जिम जाता हूँ। वो तो कहीं इतने आलसी है कि जिम भी नहीं आते, पैसे दे देते हैं आते हैं नहीं जिम फ़िर। तो मैंने कहा भाई तुम रहने दो तुम्हारे साथ <chuckles> तुम्हारे साथ नहीं रहना भाई कि तुम तो बस इधर कभी ये देखो उसको देखो, उसको देखो वही करते रहते हैं। बस मैंने कहा इससे बढ़िया तो हटाओ इन्हें तो वही है घूमते रहते हैं। तो जी।
<chuckles> ठीक है। <laughs> हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। जी। हुँ। जी, जी, जी। हुँ। <laughs> जी। हुँ। हुँ, <clicks tongue> जी। बिल्कुल। <chuckles> <chuckles> जी जी बिल्कुल, बिल्कुल और आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए हम फ़िर से मुलाकात होगी हमारी धन्यवाद।

हाँ देखिए, बिख़रने का मुझको शौक है बड़ा जैसे कहा भी जाता है तो वही है कि हाँ, हम ऐसे घूमते रहते हैं। मुझे ना बाइक चलाने का शौक बहुत है। तो अ, वैसे तो मेरे पास अपनी बाइक है पर क्या करें कि ये दोस्त वग़ैरह देखिए रहने नहीं देते घर में। बिना पूछे देखिए ले जाते हैं क्योंकि मैं तो देखिए शाम को आता हूँ, सुबह जाता हूँ फ़िर शाम को आ जाता हूँ। तो जैसे ये तो शाम को ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं बिना पूछे ही मेरी जो है चीज़ ले जाते हैं। एक तो हम एक ही फ्लैट में रहते हैं ना वो सीन है थोड़ा-सा कि एक तो हम 1 ही फ्लैट में रहते हैं तो इनको अ, मतलब फ्लैट में अगर आप रहते हो किसी के साथ तो फ़िर तो क्या तेरा-मेरा फ़िर तो कुछ नहीं होता। फ़िर तो जो दिख गया वो तुम्हारा है बस जो आँखों के सामने है तो बिल्कुल। ऐसे ही रहता है तो।
हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ। अच्छा। हुँ, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। तो अ, ज जैसे आपने बोला कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको लेके चले जाते हैं। आपका कुछ ऐसे मतलब क्या घूमने-वूमने का आपका मन नहीं होता वो आपको लेके जाते हैं तो ही आप जाते हैं ना घूमने, ऐसा कुछ है?
देखिए, वो तो बेरोजगार है ना सारे के सारे और अ, मेरे पास तो काम है। मैं उनकी तरह बेरोजगार नहीं हूँ ना मेरे पास तो अ, काम है, मेरे पास तो नौकरी टाइप है। मतलब मैं नौकरी करता हूँ। वो तो देखिए रूम पे ही रहते हैं वो तो अभी-अभी पढ़ाई वग़ैरह स्टार्ट की है उन लोगों ने और जो है मतलब उनकी कॉलेज चल रहा है अभी मतलब जो मेरे हैं। तो क्योंकि मैं अपने अपने से कम उम्र के लोगों से देखिए दोस्ती ज़्यादा पसंद करता हूँ करना क्योंकि फ़िर वो सिर के ऊपर नहीं चढ़ते ना इसलिए जो अपनी उम्र के वो देखिए वो हमें अप अपने बराबर नहीं समझते ना जब छोटे होते हैं तो वही तो। उनके लिए तो मैं भगवान हूँ एक प्रकार से क्योंकि उन उन उनपे उनको कुछ मैं थोड़ा बहुत उनका ख़र्चा चला देता हूँ ना कई बार बीच में तो इसलिए वो साथ में रहते। हुँ।
अरे या हाँ, हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा, अच्छा हुँ। <laughs> अरे बाप रे! <laughs> ओके, ओके तो <chuckles> काफ़ी दिलचस्प आपकी अ, कहानियाँ है जो छोटे-छोटे किस्से आप बता रहे हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं। अ, उनकी अ, किस्से भी सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बाकी मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अ, जैसे अ आप कभी अ, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फ़ुर्सत में किताबें पढ़ना पसंद करते हैं या अ, मोबाइल में अ, सीरीज़ देखना या टीवी में सीरीज़ देखना मूवीज़ देखना या वीकेंड में ऐसा कुछ शौक है कि कहीं घूमने चले जाना तो आपके कुछ ऐसे शौक हैं।